Ah, bene, quindi un ehm, ha un nome evocativo positivo, diciamo così.
Ehm Ehm! Più o meno, perché c'è una, mhmm, una canzone, uhm, che ho conosciuto, uhm, quand'ero quando ero più pi piccina, uhm, che si chiama Strawberry Gashes, ehm, i questi gashes, son sostanzialmente dei tagli e quindi, ehm, no non aveva proprio <chuckles> un significato positivo. Uhm no!
Mh-mh. Mh, mh. Ah, okay. Nel mhmm, no, in questo senso che a mi mi riferivo alla playlist, magari fragole, perché semplicemente di generalmente le fragole ti riportano sempre a momenti di allegria. <chuckles> In questo caso no. <chuckles>
Eh, già. No, e invece questo era legato a questa a questa canzone, che tra l'altro dentro la playlist non c'è. Però, ecco, era evocativa per me. Poi, in realtà se vai a vedere tra le altre playlist dici: "Fragole, vabbè, okay, interessante" però, passi oltre. Ed è un po' per mimetizzarla, no? <chuckles>
Ah, bene. Mh. Mh. Eh-eh, certo. Eh! Si usa, si usa anche per nasconder certe cose de <chuckles> di di di camuffarlo semplicemente per non rendere esplicito magari.
Eh, sì. Esatto. Poi, devo dire io non non creo tante playlist, non non sono una di quelle persone che si mette lì, se le studia, zero. Ehm, non ho voglia. <chuckles>
Ah, quindi u una playlist, quelle quelle 20 canzoni basta, ehm, che son sempre quelle. Ehm
Esatto. Sì, sì, assolutamente. Ehm, il resto della roba che c'è, mhmm, sono playlist create da altri, ma neanche mhmm di solito io ascolto direttamente gli artisti, non, mhmm non non mi interessa creare delle playlist specifiche.
e hai a Mh. Ah, okay, okay, ti piace di più focalizzarti sull'artista piuttosto che andare a estrapolare canzoni da ogni artista. Guarda, ti volevo chiedere: uhm, hai un episodio concreto in cui effettivamente la musica ti ha raddrizzato la giornata o ti ha veramente, in senso concreto, aiutato a superare un momento difficile?
Mh-mh.